बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात कही आपने कि ट्यूनिंग अच्छी होनी ज़रूरी है और एक सही अ, रिश्ता बनाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग अपने में रहते हैं और फिर बाद में मदद के लिए भी उनके पास कोई नहीं रहता, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें बताईं। और बहुत अच्छा लगा मुझे समझ के सारी चीज़ों को, बिल्कुल अ, आशा करती हूँ कि हमारी बातें जो हैं, दोबारा ज़रूर होंगी, आपने इतना समय दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। बिल्कुल। जी हाँ, ज़रूर, मुझे भी आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया और पुराने दिनों की जो यादें साझा की हैं मुझे मैंने, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, अब सब आपके साथ साझा करके, आपको बता के, तो इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल।